ค่ะ
มันก็เลยทำให้เราทราบเรื่องกฎหมายเฉพาะจุดมากขึ้นดีกว่า ต้องบอกว่า มันเป็นเฉพาะ เฉพาะจุดของมันนะครับ
อือ
อือฮึ มีแบบ ตอนนี้มี มีอะไรที่ ที่กำลังทำอยู่บ้างไหมครับ? แล้วมันรู้สึกว่า มันจะประสบความสำเร็จในอาชีพบ้างไหม?
ก็ คิดว่า ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็น mode ที่ว่า ชิล ๆ มากกว่า ก็คือ ทำบ้างไม่ทำบ้าง เพราะว่า เอ่อ มี มีงานที่ว่า กำลัง จะเริ่ม แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าค่ะ ช่วงนี้ ก็เลยอาจจะชิล ๆ หน่อย แต่ว่า ก็ถือว่า ประสบ ความสำเร็จในเชิงที่ว่า เหมือนเราตั้งเป้าหมายไว้ว่า เรา อยากจะ ได้เงินเดือนประมาณนี้ ก่อนหน้านี้ก็คิดว่าแบบ มันอาจจะเป็นไปได้ยาก แล้วก็ พอ พอเรา ค่ะ พอเราได้ตามเรตนี้ก็รู้สึกว่า ก็ประสบ ความ สำเร็จระดับหนึ่งค่ะ
ครับ อ๋อ ครับ อือฮึ อ๋อ อ๋อ ดีจัง ครับ อือฮึ ๆ อ๋อ ครับ อ๋อ ดีมากเลยอะ ครับ อืม ดีจัง ถ้า ถ้าเป็นอย่างงี้ คือ มัน มันจะทำ ยิ่งทำให้เรามี Passion ในการทำงานมากขึ้น เพราะว่ามันได้บรรลุ บรรลุในสิ่งที่เราแบบ <tsk> คิดว่า อยากจะทำให้มันเป็นให้ได้แล้ว ถูกไหมครับ?
คือ อะฮะ ค่ะ ใช่ค่ะ แต่ว่าเหมือน คิดว่า การที่ว่าจะไปถึงจุด ๆ นั้นได้เนี่ย ก็คืออาจจะต้อง มี มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่า แบบมัน มันต้องเป็นไปได้ ใน ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นอาจจะแบบมองว่า มันอาจจะยังไม่มีช่องทาง แต่ว่าสุดท้ายมันก็มา จาก ความเชื่อมั่นของตัวเอง ทางนั้นมีเคล็ดลับอะไรที่คิดว่า ทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในวันนี้คะ? ในเรื่องของการได้ความรู้ ประสบการณ์ ต่าง ๆ
ครับ อะฮะ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ถ้า ถ้าเป็นเคล็ดลับจะ น่าจะ น่า น่า น่าจะเกี่ยวกับคน ที่อยู่รอบข้างมากกว่า คนที่อยู่รอบข้าง ก็ครอบครัวจะมีบทบาทช่วยที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ ได้มากเลย
อือฮึ ค่ะ อืม เขาสนับสนุน ดีนะคะ
ครับ โดย ใช่ครับ ใช่ ๆ ๆ โดย โดย โดยเฉพาะแฟนนี่ คือ เขา เขา เขาจะบอกเลยว่า "เราทำได้"
อือฮึ อืม อืม ให้ความเชื่อมั่น อือฮึ
อืมช่ะ ใช่ครับ เขา เขา เขาจะคอยบอกว่า "เราทำได้ ยังไงก็ทำได้ ลอง ลองดูอีกหน่อยไหม? ลองพยายามดูอีกหน่อยไหม?"
อือฮึ
จริง ๆ มันไม่น่ายากนะ แต่ว่าเราอาจจะหลุด โฟกัสมัน ไปนิดหนึ่ง ลอง กลับมาตั้งใจกับมัน ลอง ลองกลับมามอง มองหาปัญหาดูว่า เฮ้ย ไอ้ตัวปัญหาเนี้ย เราสามารถแก้ไขได้นะ ลอง ลองมองหาดูซิ อย่างเงี้ยครับ คือเขาจะคอยกระตุ้นแล้วก็คอยให้กำลังใจ แล้วก็สนับสนุนอยู่ตลอด รวมไปถึงคุณพ่อ คุณแม่ แล้วก็ครอบครัวด้วย
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ก็กำลังใจ ดี ๆ ก็ ใช่ มันก็ ช่วยส่งเสริมทำให้เราไปถึง จุด ๆ นั้น ได้ดีขึ้น แล้วที่ผ่านมาเคยรู้สึกว่า มีอะไร ที่แบบ ถือว่า เป็นความล้มเหลว แต่ว่าจริง ๆ แล้วมัน มันช่วยส่งเสริมต่อการงานของเราไหมคะ?
ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดี ใช่ครับ อือฮึ ครับ อะฮะ